อ๋อ ครับผม จริง ๆ ก็มีนะครับผม ซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้อง ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ มองโลกในแง่บวกครับผม คือ <laughs> ใช่ครับผม ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นครับผม ก็คือคนละบวกกันครับ จริง จริง ๆ อะ แต่ก่อนน่ะเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้เนี่ยก็พอหลัง ๆ มาเนี่ย เริ่มรู้สึกว่า อ่า เรา เราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้น แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ ที่เราเป็นอยู่ไงครับผม บางทีไม่ เราไม่ต้องไปใฝ่หาสิ่งอื่น ๆ อะไรเงี้ยครับ คือต้องบอกว่า อย่างเงี้ยก่อนว่า แต่ก่อนเนี่ย มัน แน่นอนครับเราต้องมีความอยากได้อยากมี ใช่ไหมครับ อา อย่างเช่น อย่างผู้ชายเนี่ยก็จะอยากมีรถ อ่า เท่ ๆ ขับ ใช่ไหมครับผม อา อยากจะมีนั่น อยากจะมีนี่ ทีนี้เนี่ยพอ พอเราเริ่มอยากมีเนี่ย มันจะเริ่ม ต้องทำยังไงให้ไปถึงอะ? เราก็ต้องตั้งโจทย์ ใช่ไหมครับ ว่าทำยังไง? อา ก็ต้องเก็บเงินทำงาน อา ขโมย อา ใช่ไหมครับผม? อา มันมีหลายวิธีครับผม ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหน ใช่ไหมครับ? อา เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่กับความรู้สึกที่ เฮ้ย เราตัดเรื่องของความอยากได้ออกไปเนี่ย บางครั้งมันกลับกลายเป็นว่า เรามีความสุขขึ้นมาเฉยเลย อันเนี้ย อันนี้คือไม่ได้พูดในทางที่มัน มันสวยหรูนะ แต่ว่าคือพูดในทางที่เราเคยอยากได้มาก่อน แล้วเรามีมันแล้ว แต่พอเรามีมันแล้วอะเรารู้สึกว่า เฮ้ย มันก็ยังไม่ใช่ที่ ที่เราต้องการ อะไรเงี้ยครับผม อา อืม ครับ
อืม อืม ครับผม อืม อ๋อ ก็คือเจอใครใส่หมด อย่างงี้หรือเปล่าครับ? อือ เอา เถอะ อ้อ ครับผม อือ อ๋อ ครับ ผม <chuckles> ครับผม อืม อา ครับผม อืม อา ครับผม อืม อา ครับ อา ใช่ ครับผม อืม ครับ อืม อา ครับผม อืม อา ตามเป้าหมาย คือชอบอะ เรื่องของเรื่องเนาะ มันมีหลายวิธีเนาะ ตั้ง แต่ อืม อืม ครับ ผม ครับ ครับ อือ อา อ้อ อืม ครับ ผม อืม เอา อา พอจะ get feel เลยครับ มันเหมือนเป็นความคาดหวังเล็ก ๆ กับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่า เป้าหมาย จะตอบสนองเราได้ 100% แต่ในความเป็นจริง พอเรา มาแล้วอะ สิ่งเหล่านั้น ก็ เหมือน เหล่านั้นน่ะ ตอบสนองเราได้แค่ นะจ๊ะ 10,20,30,50 ก็คือไม่ ถึง เลยเนาะ มันก็เลย แบบ
ครับ อือ ครับ อา ใช่ ๆ ครับผม จริง ๆ แล้วมันเหมือน มันเหมือนแบบว่า เขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์เรามันไม่มีที่สิ้นสุด ใช่ไหมครับ ในวันหนึ่งอะถ้าเราอยากได้ 1 แล้วเราได้มาแล้ว เราก็อยากได้ สอง พอเราได้ 2 มาแล้ว เราก็จะอยากได้ 3 ไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับผม
อา ครับผม อืม ครับ อา ครับผม โอ้ อันนี้ อันนี้ไม่ได้หมายถึงภรรยาใช่ไหมครับ?